Oye, veo que te gusta profundizar en las emociones. Cuéntame, ¿para ti cómo se construye confianza entre pareja?
Mira, ge principalmente empezando por el respeto, porque la mejor forma de exp de expresar amor y ga y ganar confianza es justamente r respetando los límites y las posibilidades de las personas, s tengas la relación que tengas, ahora, cuando es entre parejas, mucho más, porque se comparten muchas experiencias íntimas, no ta no tanto a nivel físico, sino también a nivel emocional, el nivel espiritual, sentimental. Entonces ahí se se se ju entran a jugar muchos elementos que hacen que la otra persona pueda sentirse cómoda o no cómoda y, en consecuencia, seguir la relación con uno. Entonces con construir confianza, pues es es todo un arte que creo yo que parte a partir del respeto.
Ujú. Claro. Sí. Claro. Ujú. Claro. Sí. Sí, porque como bien dicen, ¿no? O sea, la la cons la confianza se construye paso por paso, subiendo por escaleras, pero se deteriora bajando por el ascensor, como muchos dicen, ¿no? Que es O por el balcón.
Ujú. Correcto. O por el balcón. Lanzándose por el balcón, ujú.
Tal cual. Sí, porque realmente, es es una confianza, pues, es del día al día, ¿no?, hay que construirla, y creo que si de repente pasa algo, pues, bueno, claro, se va automáticamente. Oye, y tú podrías contarnos, con un ejemplo, sin decir nombres ni nada de eso, pero de una situación en la que la confianza se ganó o se perdió. ¿Y qué hicieron para manejarlo, tú y tu pareja?
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Mira, por ejemplo, una en una oportunidad, tuve una novia, que lamentablemente, no supo respetar los límites entre amistad y noviazgo. Entonces, ella tenía un amigo gay, no tengo nada en contra de los gays, los respeto mucho. Pero sí me f sí me pareció una falta de respeto para conmigo, que de repente, yo la visitaba en su casa, y ella se sentaba O sea, yo yo me sentaba en el sofá, y ella se sentaba en el mismo o sea, no en el mismo sofá, sino el amigo gay de ella, se sentaba en el mismo sofá, enfrente mío, y ella se sentaba encima del amigo gay. Y ellos 2, empezaban a manosearse, delante mío. Y lo peor, aún delante de mi suegra, o sea, delante de su mamá.
Ajá. Claro, sí. Ajá. Ajá. Ajá. Ah. <gasps> Ay, mira, ya tan tanta confianza con el amiguito.
Y la señora, la señ Sí, entonces la s la señora le decía: "Mira, respeta, está tu novio aquí", y yo le decía: "Mira, yo no me siento cómodo con esto". Y ella me decía: "Bueno, pero es que es mi es mi amigo es mi", yo le digo: "Sí, pero, o sea, es un es un tipo". "No, pero es como si fuera una mujer". Yo: "Sí, pero no es, es un tipo".
Claro. Claro, no. Y qué bueno que tuviste esa confianza de decirle, ¿no?, que no te estabas sintiendo cómodo y que yo esperaría que ella lo haya cambiado.
Sí, no y Y encima delante de su mamá, su mamá no no hallaba dónde meter la cara. Su mamá pidiéndome disculpas, yo le decía: "Señora, lamentablemente, esto se va a acabar muy rápido porque yo no puedo seguir así". Y se acabó, pues, más rápido de de lo que canta un gallo. Eso no duró mucho.
Claro. Ah, mira, entonces no lo cambió. ¿Y tú? o sea, ell ella ¿qué hizo después de todo eso? O sea, ¿siguió con esa postura de: "No, n solo es un amigo", y por eso es que lo siguió haciendo?
No. Sí, me imagino que sí, porque a la larga no me dio explicaciones. A mí tampoco me me me me resultaba escuchar ningún tipo de explicación porque yo sencillamente establecí mi límite y le dije: "Mira, no me gusta eso y no, no tengo por qué aguantarlo. Si no es posible cambiarlo. Pues, bueno, mucha mucho gusto y cada quien por su lado". Y a y así pasó. Entonces, claro, después e ella insistió, trató un poquito de de de recuperar la cosa, pero es que ya a mí no me provocaba nada. Justamente porque no. No, no, sí, porque si yo decía: "Si eso pasa en mi cara, ¿qué no pasará cuando yo no esté?". Entonces, para evitarme sufrimientos futuros, preferí salirme de ahí.
Claro. Así es. Claro. Pues, ya le habías perdido la confianza, ¿no? Totalmente. Así es. <gasps> Mira, qué fuerte. Oye, y te y, ¿te ha tocado también con alguna otra pareja que sí hayas podido solucionar ese tema de confianza?, que lo hayan hablado y que pues hayan, t a lo mejor hasta de de tu parte, ¿no?, que algo le haya molestado a tu pareja y que lo hayan podido solucionar.
No. Sí, hubo una vez que se confundió, fue lo más chistoso porque me llama mi hermana, y solamente que mi hermana se había comprado un teléfono nuevo y claro, no tenía registrado su nombre todavía. Entonces llegaba a mi tel a mi teléfono un mensaje de un teléfono raro. Y esta chica que estaba conmigo en ese momento era muy celosa, solamente que yo la recién nos estábamos conociendo y yo no sabía que era tan celosa. Y bueno, vino la cuestión. "Mira y, ¿quién es esta persona? ¿Y por qué te escribe? Y, ¿por qué te dice mi cielo? Y, ¿por qué te dice mi amor?", y yo le digo: "O sea, es una persona que yo quiero mucho". "Sí, pero ¿quién es? Tú no me puedes querer a más nadie más que a mí", y se ponía en esa situación, ¿no? Y yo más que todo esperando a ver cuál iba a ser su reacción cuando se diera cuenta que era mi hermana la que me estaba escribi Correcto.
Ajá. Sí. Ah. Ujú. <gasps> Que era tu hermana. Totalmente. Ya me imagino. Entonces cómo lo la cara, ¿no?, que ha de haber puesto porque, pues, al final del día era tu hermana.
Sí, no, la cara la cara fue más duro cuando se encontró porque nos encontramos en persona con mi hermana. Solamente que yo no le había dicho que era mi hermana.
Ajá.
Y ella se puso muy mal porque entonces: "Ajá, y esta es con la que me estás engañando". Y yo: "No te estoy engañando. Es que yo de verdad la quiero mucho". <chuckles> Y y y mi hermana fue quien se descubrió y le dijo: "Mira, yo soy la hermana de este loco, tú no t ¿tú no te estás dando cuenta?". "Ay, perdón", o sea si, y ahí fue donde se lle le cayó el 20, como dicen mis hermanos mexicanos. Y bueno
<chuckles> Pues, claro. <chuckles> Con familia. Ah, sí. Mira, <chuckles> es que, la verdad sí, oye, yo creo que son esas pequeñas cosas que uno dice bueno, y si no tiene la explicación en el momento, pues, me imagino que se habrá quedado con esa espinita de: "Bueno, ¿quién es esta mujer que le está escribiendo que le dice que la quiere, pero si ahora está conmigo", ¿no?
fue fue fue el ridículo tot Ujú. Correcto. Y ahí es donde también se basa un poquito la confianza, porque la confianza no es juzgar al otro o o o cast Ligar al otro, a la más mínima sospecha. O sea, se se considera inocente, hasta que se se compruebe lo contrario. Pero ahí es donde viene el diálogo: "Mira, qué está pasando".
Claro. Sí, justo. Y jus es a lo que iba. Es lo que te quería preguntar. Tú, qué qué Para ti, ¿qué cosas pequeñas, del día a día?, más allá de promesas muy grandes, y eso. ¿Tú qué crees, que realmente suma para que esa confianza crezca, y no se vaya deteriorando con el tiempo?
Ujú. Dentro del marco del respeto, ir compartiendo las experiencias poco a poco, porque lamentablemente, tenemos la m la mala la mala costumbre, la mala educación, de creer, que porque yo hablé con una persona hoy, y esa persona ya es mi amigo o mi amiga. Y eso no funciona así. Las relaciones de amistad, se van construyendo poco a poco, a través del tiempo. Y a través del tiempo, uno se va demostrando realmente, cómo es tu comportamiento con esta persona, y con la otra. Entonces, las relaciones de amistad, a menos a mi juicio, yo creo que se consi se debería considerar, o determinar amistad, yo creo, que después de 5 años, de conocer a la persona, mínimo.
Ujú. Sí, claro. Así es. Claro. Sí.
Para considerar a fulano o mengano, mi amigo o amiga, em, porque, ¿sabes?, hay mucho mucho mucho mucha información, que uno necesita recopilar de la otra persona, no tanto en a nivel, eh, de de vocal, sino más que todo a nivel de acción a nivel de verbo. ¿Qué es lo que hace el? Claro, o sea, si si yo me enfermo, ¿la otra persona que hace? Y, ¿si yo me saco a la lotería, la otra persona qué hace? Si es amistad por convenien Ahí está.
Así es. Acciones, claro. ¿Cómo va a reaccionar, no? Claro. Cómo reacciona. Sí, y y y que por ejemplo ¿no? O sea, hasta el simple hecho de, no sé, que invites a alguien a tu casa, ¿cómo va a reaccionar esa persona? ¿Va a tratarte con respeto en tu casa? ¿Se va a comportar? Que no te vaya, no sé, a incluso ¿no?, per habrá personas que, a ver que que se llevan de casa porque pues no uno nunca sabe. No puedes conocer a la persona y sí, creo que, eh, p tienes mucha razón en eso.
Ujú. Ahí esta. Correcto. Sí. Sí. Hay gente que ha entra ha entrado a mi casa directamente a la nevera y ha sacado su <chuckles> cualquier cosa de la nevera y yo le he dicho: "Mira tú ¿quién te dio permiso a ti de sacar eso de la nevera? Salte de mi casa". Entonces: "No, yo pensaba que éramos amigos". "¿Cuál amigos? Si todavía cono te conocí y eres de casualidad, ¿cuál amigos?". <chuckles>
Claro. Claro, sí. Sí, no, eso no se puede llamar de verdad todavía un amigo ¿no? Yo creo que, sí la confianza, como bien dices, eh, se va construyendo día a día, y pues qué mejor que ir conociendo a la persona en todas sus facetas posibles. Aunque pues bueno, <whistles> bien dicen que: "No siempre se conoce del todo, del 100 a una persona", ¿no?
Ujú. Ujú. Correc No, no. Pero tampoco es es es bueno estar en el 0.
Así es, así es. Oye, y por ejemplo, en tu caso con esta amiga ahí, eh, que bueno, que exnovia que tuviste que que al parecer era como un poco, pues, eh, cariñosa, liberal con con el amigo. O sea, si hubo una traición ahí, ¿cuáles son los prácticos los los pasos prácticos que tú pensarías que se deben de intentar reconstruir la confianza? Y, ¿en qué casos, pues, conviene aceptar que de plano ya no se puede?
Ujú. Liberal, liberal. <chuckles> No, para reconstruir cualquier confianza siempre hay que ser frontal y directo, o sea, ser honesto y eso, porque uno también se equivoca. Y ser ser honesto y decir: "Mira, me equivoqué". O sea, si realmente quieres recuperar la confianza, enfrentar la cosa con valentía. "Mira, fulano, me"
Claro. ¿Y a ti te ha pasado? O sea, ¿al al revés? Por ejemplo, en tu caso, pues fue que esta chica, ¿no?, digamos que sobrepasó los límites. ¿Te ha pasado que también has has hecho algún tipo de traición, digamos?
Sí. Sí. No traición, sino que se tomó como una traición, porque
Ajá.
Claro, yo tenía, por ejemplo, alta confianza con mi abogado, que era una dama. Y mi pareja, en ese momento, no le cayó muy bien, ella como persona, pero ya fue una cosa externa. Solamente, que co como era mi abogado, yo tenía que dialogar con ella, porque teníamos asuntos legales, eh, pendientes, pues, eh, o sea, había un compromiso laboral, un compromiso legal. Pero claro, por la forma como somos los latinos, la la forma cariñosa como nos tratamos, se malinterpretó, como que yo tenía algo con ella, y nada que ver. Ella tenía su novio, en ese tiempo. Estaba muy casi p cerca de de est de estar comprometidos. Y yo, simplemente, era un simple cliente, nada más.
Sí. Ah. Sí. Claro. Sí. Que yo creo, que también mucho, eh, un papel importante, es este choque cultural, ¿no? A lo mejor, en el caso de como bien mencionas, de un latino que a lo mejor, sí puede ser que solo sea una amistad, a comparación de alguien, no sé, de algún europeo, que lo ve como: "Bueno, es que ya le estás coqueteando".
Ujú. Correc Correcto. Entonces, nada, lo que hice, fue enfrentar la situación. Convoqué una reunión, en donde estaba ella, mi o sea, mi mi abogado, estaba mi pareja, estaba el novio de mi abogado, y los cuatro. Y yo dije: "Mira, aquí está, te los presento, aquí no ha pasado nada, entre n O sea, yo no he traicionado a nadie, a ella que te lo diga, ella es una persona, que que es abo licenciada en edu en en derecho. O sea, ella no puede andar mintiendo así tan fácil, porque ella conoce mejor la ley, que nosotros". Y nada.
Ajá. Ah. Sí. Y, ¿no te fue incómodo, ese momento? De de presentar, y decir: "Bueno, mira".
Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Fue muy incómodo, pero era necesario, porque yo no O sea, si no te si no El que no la debe, no la teme. Y yo no tenía nada que esconder.
Claro. Así es y me ima
Per pero igualito, se co la cosa más bien se lo complicó más porque entonces mi pareja: "Ah, eso quiere decir que tanta explicación, quiere decir que sí están ocultando algo". Entonces yo le dije: "Mira, si ya no puedes tolerar esto, ya eres tú la que te se tiene que revisar. Yo yo honestamente, yo yo duermo tranquilo, yo no tengo nada que esconder, así que si quieres dar esto así, bueno, ya ej pues pues asunto tuyo", pero yo ya no
Claro. Sí, como dicen, ¿no?, "el que nada debe nada teme" y, pues, tú lo afrontaste como tendría que ser, ya si en este caso, pues, ella no lo quiso ver, ahí lo mejor era aceptar entonces que no se pudo. Tal cual.
Correcto. Correcto, correcto. Correcto. Sí, pues, lástima, porque imagínate hasta hasta en la Biblia dice, ¿no?: "Jesucristo, eh, hacer visita a los presos y perdónalos". Claro. Je Jesucristo dice: "Perdónalos", pero nunca dice libéralos porque ellos tienen que hacerse responsables de lo que hicieron igualito.
Claro. Sí. Y bueno, y eso hablando de un tema que digamos, pues, bueno, era ah un una relación, pues, laboral, tal vez amistosa, pero no más allá con tu abogada y que ahora hoy en día también está este tema de de redes, ¿no?, de redes sociales. ¿Qué tanta confianza se pueden construir en una pareja cuando las redes sociales están de por medio? Porque ahora es es más fácil, ¿no?, de cierta manera, pues, interactuar con más gente y, ¿hasta dónde se considera un engaño o traición?
Ujú. Ujú. Ujú. Lo que pasa es que ahí también recaen la responsabilidad personal de decidir, porque a er a n a nadie le ponen una pistola en la cabeza para tener redes sociales. Eso no es obligatorio. Entonces, si la persona quiere tener redes sociales, habrá que ver para qué lo quiere y cómo lo usa. O sea, al menos en mi caso personal en mis redes sociales, yo no tengo fotos mías publicadas, porque no me interesa. Yo sola mente lo uso para negocios o para hablar con gente específica, pero yo no necesito hacer amigos por redes. A mí me gusta ser más mis amigos en persona que le yo les vea la cara y les dé la mano.
Claro. Así es, sí. Sí, claro. Así es, sí.
Entonces, en mi caso, yo no no no no no no uso las redes para para otra cosa que no sea negocios, o para otra cosa que no sea algo puntual. Pero ya p ya cae eso en la esa parte que señalas en la decisión de la persona, incluso, de tener redes sociales o no. Porque yo tengo una red social, pero no tengo todas.
Claro. Sí, empezando por ahí. Ah, mira, sí, porque también yo creo que juegan un papel muy importante, ¿no?, las redes, o también, incluso, la familia o los roles de género. Creo que se pueden también ahí como, pues, cambiar, ¿no? O sea, a lo mejor para ti, eh, lo que es pasa como algo normal, pues, a lo mejor para la otra persona, no.
Sí. Ujú. Correcto, pero las redes hay que hay que estar consciente de que son un accesorio. Es como un como una pulsera o como una ropa que te pusiste ya tú sabes que si tú te vas con un reloj caro a un barrio peligroso, por supuesto que te van a asaltar. Entonces si t si voy a visitar a alguien en un barrio peligroso, tengo que llevar un relojito más a de acorde para que para no llamar la atención. Entonces las redes sociales es algo más o menos así, pero es algo voluntario que quien lo usa tiene que también que saber usarlo justamente para no caer en huecos que no no so son totalmente innecesarios.
Así es. Claro. Sí, porque a veces, eh, pues como tú bien mencionas, ¿no?, al al final tú la usas para solo casos muy específicos, pero hay gente que a lo mejor se enfoca justamente en querer sacar algún provecho, conocer personas, eh, y que uno nunca sabe cómo cómo puede reaccionar también la otra persona.
Ujú. Correcto, y es ahí donde personalmente así es como yo construyo mi confianza porque la gente que que son amigos míos saben que yo soy tengo una relación de amistad de verdad, no virtual.
No virtual, claro.
Es concreta, e es fuerte, sólida. Entonces no pasa nada, todos tranquilos.
Sí, ye y a lo mejor ahí también es como un tema a lo mejor cultural, ¿no?, porque está se está más acostumbrado en Latinoamérica a a este toque más bien como, am, de estar en contacto con la persona.
Ujú. Sí.
Físicamente, sí. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo el día de hoy.
No, gracias a ti por permitirme compartir. Te agradezco mucho.
Igualmente que estés bien. Cuídate.
Buen día.